อยากจะวางแผงวันหยุดค่ะ ช่วงนี้คือได้วันหยุดแบบเยอะมาก หยุดยาวเลย ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะ คือสิ้นปีนี้เนาะ คือที่ออฟฟิศอะค่ะ ทำวันหยุดตั้งแต่ เหมือนประมาณว่า วันที่ 27 เลย วันที่ 27 มันตรงกับวันเสาร์อะค่ะ แล้วก็ยาวไปเลยอะค่ะ เปิดอีกทีคือวันที่ 5 เลยค่ะ ก็รู้สึกว่า อุ๊ย แบบวันหยุดเยอะขนาดเนี้ย เราต้องแบบว่าไป ไปใช้เวลาแล้วแหละ ด้วยความที่ทั้งปีเนาะ เราทำงานมาอย่างเดียวเลย คือไม่ว่าจะลมหายใจเข้าออก ขนาดแบบว่าตอนนอนอยู่อะค่ะ บางทีเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาบอกว่า "ฉันต้องไปทำงาน" อะไรแบบเนี้ยเลยอะ เออ ก็เลยแบบว่า ถ้าอย่างนั้นน่ะ แบบมีวันหยุดขนาดเนี้ย ไปสักหน่อยดีกว่า ลูกก็แบบว่าร่ำร้องแล้วว่า เอ๊ะ ทำไมเขาแบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขา เพื่อนแบบว่าไปนู่นไปนี่มา วันนี้เพื่อนไม่มาโรงเรียน เพื่อนอยู่จีน นู่นนี่นั่น เรารู้สึกว่า โอ้โฮ ลูกเราขนาดนี้เลย เราต้องแบบว่า ต้องวางแผนแล้วแหละ แต่ก็คือ ป ด้วยความที่วันหยุดมันเยอะไปอะ เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะจัดแผนยังไง? ให้มันแบบว่าพอดีกับงบที่เรามี อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตเช็กกรอบก่อนนะคะว่า ทางคุณเนี่ยมีงบประมาณในการเที่ยว แล้ว ก็ ไว้ที่เท่าไรเหรอคะ?
อือฮึ เอาจริง ๆ อะค่ะ เราอะจะชอบแบบว่าแยกระหว่างแบบเงินกิน เงินเก็บ เงินใช้ แล้วก็เงินเที่ยวเลยนะคะ คือเงินเที่ยวของเราอะ ตอนนี้เรามีเนาะ เรารู้สึกว่า ถ้าเราจะเที่ยวแบบว่าเต็มที่เลยในประเทศไทยอะคะ ก็อาจจะแบบว่า 3 คนอะค่ะ พ่อ แม่ ลูกเนาะ ลูก 5 ขวบ อะ อาจจะสักแบบว่าประมาณ 10,000 แบบ เออ 2 วัน 1 คืน หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเผื่อ 3- 3 วัน 2 คืน ก็อาจจะแบบว่าเพิ่มไปได้นิดหน่อย อาจจะสักแบบ 15,000 หรืออะไรแบบนี้อะค่ะ แต่ถ้าเผื่อเป็นต่างประเทศเนาะ เราก็วางแบบว่า แพลน ต่อหัวไว้ว่า ประมาณแบบว่า 10,000-20,000 ต่อหัวอะค่ะ ก็คือเรา สามี แล้วก็ลูก อะไรแบบเนี้ย เพราะว่าเป็นต่างประเทศอะ มันก็ค่อนข้างจะเหมือนประมาณว่า เออ ต้องมีเงินฉุกเฉิน หรือว่าต้องมีเงินแบบว่าคอยสำรอง แล้วยิ่งแบบว่าพาเด็กไปอีกอะ เราก็ไม่รู้เนาะว่า อะไรมันจะเกิดขึ้น ถ้าเผื่อแบบว่าต้องเจออุบัติเหตุ หรือว่าเจออะไรแบบว่ากลางทาง หรือว่าเขาไปเจออากาศที่เปลี่ยนน่ะค่ะ แล้วไม่สบายอะ เราก็รู้สึกว่า เราก็จะต้องแบบว่าสำรองฉุกเฉินเนาะ ในการเข้าโรงพยาบาลให้กับลูกไปก่อน อืม
อืม เท่าที่ฟังเนี่ยคุณก็มีการเตรียมพร้อม ในเรื่องของการเที่ยวเยอะเลยนะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ขออนุญาตถามต่อนะคะว่า งบประมาณ หนึ่งหมื่น สำหรับ 3 คนน่ะค่ะ รวมที่พัก ที่กิน แล้วก็เดินทางแล้ว ใช่ไหมคะ ภายในประเทศอะค่ะ?
ได้ค่ะ อืม เอาจริง ๆ อะค่ะ งบ 10,000 เนาะ เรารู้สึกว่า มันก็อาจจะเป็นพวกแบบค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ากิน อันนี้ก็อาจจะแบบว่า เออ ยืดหยุ่นกันได้ เพราะว่าเอาจริง ๆ อะค่ะ บางทีอะ เราก็ คือเหมือนประมาณว่า ต้องกินที่โรงแรมด้วยเนาะตอนเช้า อะไรแบบเนี้ย หรือว่าตอนเช้าอะ ถ้าเผื่อเราออกจากบ้านอะ เราก็จะแบบว่ากินกันไปเลย แล้วก็ไปกินมื้อเย็นอีกทีเลย เพราะว่าเอาจริง ๆ อะค่ะ เรากับ เรากับสามีเนาะไม่ค่อยเท่าไรหรอก แต่เพียงแค่ว่าลูกอะ เราก็กลัวลูกหิว แต่แบบบางทีอะ เขาก็จะแบบว่ากินนู่นกินนี่ แบบว่าจุบจิบอยู่แล้วอะ อืม เขาก็อาจจะแบบว่าไปกินตอนเย็นเลย ซึ ซึ่งเรื่องกินเรารู้สึกว่า มันอาจจะแบบยืดหยุ่นกันได้ แล้วก็เรา 3 คนน่ะค่ะ ก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องกินด้วย อะไรแบบเนี้ย อืม แต่จะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าค่ะ อย่างพวกแบบค่าน้ำมัน ค่าที่พัก อะไรแบบเนี้ย ที่เราต้องแบบว่าค่อนข้างฟิกซ์อะค่ะ
อืม งบประมาณ แบบประมาณเนี้ยค่ะ จริง ๆ เนี่ยใช้ แบบว่าทำได้จริงเลยนะคะ ถ้าเกิดเน้นใกล้ ไม่ต้องเดินทางแพง ๆ อะค่ะ แล้วก็ไม่อัดกิจกรรมแบบหนัก ๆ อะค่ะ ต้องขออนุญาตถามต่อเลยว่า เป็นทริป อยากได้เป็นทริปแนวไหนมากกว่าอะคะ? ระหว่างพักผ่อนหรือว่าเป็นทริปกิน หรือว่าจะเป็นทริปแบบถ่ายรูป เน้นถะ หรือว่าจริง ๆ แค่เอาเป็นเปลี่ยนบรรยากาศก็พออะค่ะ ไม่ต้องเที่ยวเยอะอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม เอาจริง ๆ อะค่ะด้วยความที่มีเด็กเนาะ เราเคยเหมือนประมาณว่า อยากจะลองแบบว่าไปผจญภัย หรืออะไรแบบเนี้ย แต่รู้สึกว่า ลูกอะค่ะก็ชอบนะ แต่บางครั้งอะค่ะเขาก็รู้สึกว่า เอ่อ เขาอยากจะแบบเล่นของเล่นบ้าง หรือว่า เอ่อ ไปว่ายน้ำบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็อาจจะแบบว่าเน้นพักผ่อน หรืออะไรแบบเนี้ย เอาจริง ๆ อะ ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่าไปพวกโรงแรมที่มันมีพวก คิดคลับ หรือว่าพวกแบบสวนน้ำเด็ก หรืออะไรแบบเนี้ย แล้วก็มีคนดูแลด้วยอะ เรารู้สึกว่า เออ มันจะตอบโจทย์เรามาก ๆ เลยอะ เพราะว่าบางทีอะค่ะ ถ้าเผื่อลูกไปเล่นอะไรอะ เราก็อยากจะแบบว่านั่งอยู่เฉย ๆ เนาะ แต่คือส่วนมากที่เราไปอะ มันจะเป็นในรูปแบบที่ไม่มีคนดูให้เลยอะ เราก็จะเลยต้องแบบว่าลงไปเล่นกับลูกบ้างอะค่ะ ไปดูลูกเองบ้าง แบบเนี้ย อืม
แนะนำแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นทริปในประเทศเนี่ย 3 คนเนาะ งบประมาณ 10,000 เนี่ย แนวคิดหลักเนี่ยนะคะ ก็คือเอาเดินทางใกล้ ๆ ไว้ก่อนค่ะ แล้วก็อาจจะเป็นพักคืนเดียวหรือว่าไปกลับก็ได้ค่ะ เน้นกิน เดินเล่น แบบไม่ต้องเร่งรีบอะนะคะ เอาเป็น เราจะยกตัวอย่างเป็น ถ้าใกล้ ๆ อะค่ะ ก็จะเป็น อยุธยา อ่างทอง อย่างงี้ก็ได้นะคะ เดินทางถูก มีวัด ตลาด ของกินน่ะค่ะ เหมาะกับคนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศ แต่ก็ไม่อยากจะเหนื่อยขับรถไกล ๆ อย่างเงี้ยค่ะ หรือไม่ก็จะเป็น ถ้าเกิดเป็นโซนทะเลเนี่ย ถ้าเอาใกล้เข้าว่านะคะ ก็เป็นชะอำ บางแสน อย่างงี้หน้าหนาวเนาะ ก็อาจจะแบบดื่มด่ำกับบรรยากาศ อากาศหนาวเย็น ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็ให้เลือกเป็นที่พักเล็ก ๆ หรือแบบขับรถชมวิวนะคะ กินร้าน โลคัล ก็ได้ก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่ากินซีฟูดพื้นบ้าน หรือว่าเดินชายหาด นั่งคาเฟเนี่ย งบมันก็จะได้ไม่บานนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นโซนแบบเขาใหญ่ ฝั่งปากช่อง อย่างเงี้ยค่ะ อยากไปดื่มด่ำกับบรรยากาศ ช่วงนี้ค่ะ คือจริง ๆ เนี่ย โซนเขาใหญ่อะค่ะ เขาก็จะมีโรงแรมนะคะ แบบดี ๆ อะค่ะ ให้คุณได้เลือกเยอะเลย บางทีอะก็อาจจะมีโซน คิดคลับ แต่ว่าอันนี้ก็ต้องหาเลือกดูนะคะว่า ในโรงแรมไหนมีที่ตรงใจกับที่คุณต้องการบ้างอะค่ะ จริง ๆ อะ โซนเขาใหญ่เนี่ยก็เหมาะ ก เลยนะคะกับคนที่อยากจะพักใจอะค่ะ ทริปแบบเนี้ยไม่ต้องไปเที่ยวให้ครบทุกจุดก็ได้นะคะ อาจจะมีช่วงนั่งเฉย ๆ ให้สมองได้พักเนี่ย ก็ถือว่าคุ้มแล้วอะค่ะ
ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ได้เลยค่ะ รู้สึกว่า เออ เขาใหญ่ก็น่าจะตอบโจทย์ เพราะว่า เอาจริง ๆ อะ มันอยู่ละแวกแถวบ้านเราด้วย คือของเราอะค่ะจะอยู่แบบว่าปริมณฑลเนาะ ที่แบบว่าไปทางเขาใหญ่ได้ ก็รู้สึกว่า เออ แบบอยากจะแบบมองหาอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ แล้วเดี๋ยวเนี้ยเขาใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วย ถ้าแบบว่าได้แบบไปทำกิจกรรมกับลูก หรืออะไรแบบเนี้ย ก็น่าจะโอเค แล้วก็เหมือนช่วงเนี้ยแบบหน้าหนาวด้วยเนาะ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่า เออ แบบที่ไหนอะค่ะมันจะพอมีแบบว่าเหลือบ้างอะ เพราะว่า เอาจริง ๆ อะ เป็นช่วงเหมือนประมาณว่าปิดปีใหม่ด้วยเนาะ เราก็ไม่รู้เลยว่า เราอะจะไปดูแบบว่าพวกโรงแรม หรือว่าพวกที่พักที่แบบว่าว่างอะ ที่ไหนดีอะคะ?
ก็อาจจะต้องเป็นทริป เออ เป็นแพลตฟอร์มที่แบบยอดฮิตล่ะค่ะ อโกด้า หรือว่าจะเป็น Traveloka อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองดูนะคะ เผื่อที่จะมีห้องหลุด ๆ อยู่บ้าง ก็อาจจะพอมีนะคะ แต่ถ้าเกิดว่า จะแนะนำเป็นในส่วนของทริปต่างประเทศอะค่ะ งบแบบที่คุณนำเสนอมาเนี่ยก็เหมาะนะคะกับประเทศใกล้ ๆ อะค่ะ อาจจะไม่ต้องไปไกลมากอะค่ะ ค่าเดินทางไม่แรงเนาะ ไม่ต้องชอปหนักอะค่ะ อาจจะเป็นในส่วนของการแบบไปแค่เปลี่ยนบรรยากาศ แล้วก็พักผ่อน ถ่ายรูปอะค่ะ ถ้าเกิดว่า จะแนะนำเป็นในส่วนของเวียดนาม ก็จะเป็นพวกดานัง ฮอยอัน อะไรพวกเนี้ยค่ะ ค่าอยู่ค่ากินเนี่ยไม่แพงนะคะ เดินเมืองถ่ายรูปเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเยอะด้วยค่ะ ส่วนลาวก็จะมีเป็นเวียงจันทร์ วังเวียง อย่าดูถูกนะคะ สวยมากเลยนะคะ บรรยากาศชิล แล้วก็แบบเป็นเมืองที่ไม่เร่งรีบอะค่ะ เหมาะกับคนที่อยากจะพักใจจริง ๆ แล้วก็ในส่วนของที่มันใกล้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ ก็คือจะเป็นในส่วนของมาเลย์ค่ะ ก็จะมีปีนัง กัวลาลัมเปอร์ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เดินทางสะดวกนะคะ ของกินเขาก็ดีนะคะ แล้วก็ไม่ต้องจัดแพลนแน่น ๆ น่ะค่ะ ถ้าเกิดไปที่อื่นน่ะ ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะหมดเงินชอปเยอะได้ค่ะ เป็นพวกฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นที่แบบทะ ที่เขาฮิต ๆ กัน เงี้ยค่ะ อาจจะต้องหมดเงินกับการชอปปิงเยอะเลยอะค่ะ เพราะฉะนั้นเมืองที่เสนอไปเนี่ย ก็คือเป็นการเที่ยวที่ให้คุ้มนะคะ เที่ยวที่ให้ไหว โดยไม่กลับมาเหนื่อยกว่าเดิมอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ อา ค่ะ อืม อืม โอเคเลยค่ะ เรารู้สึกว่า เออ มันตอบโจทย์มาก ๆ เลยเนาะ เพราะว่าแต่ละเมืองอะค่ะ แล้วที่แบบว่า เออ คุณเล่ามาเราก็รู้สึกว่า มันก็น่าไป แล้วก็อยู่ในงบที่เราแบบว่าจำกัดด้วย แล้วก็รู้สึกว่า เออ มันค่อนข้างโอเค แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเผื่อสมมุติเราตัดสินใจ ท ว่าจะไปแบบว่า เออ ในต่างประเทศ แบบว่าในที่พวกนี้เนาะ อย่างเงี้ยเขามีเหมือนพวกโรงแรมสำหรับเด็ก หรือว่าพวกแบบว่าที่เล่นสำหรับเด็กด้วยไหมคะ? เพราะว่าเอาจริง ๆ อะ เราก็อยากจะพาลูกชายไปแบบว่าไปเล่น ไปอะไรแบบเนี้ยด้วยอะค่ะ
อืม อันนี้ก็อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในแบบว่า ข้อมูล น อ่า สถานที่ท่องเที่ยว หรือว่าโรงแรมที่พักอะนะคะว่า มีที่ไหนเนี่ยเขามีอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่า? พวก คิดคลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะมีสวนน้ำ ซึ่งก็เป็นไปได้นะคะ อย่างมาเลย์เนี่ยน่าจะมีเลยล่ะค่ะ ให้ลองแบบว่าค้นหาดูก่อนนะคะ จะได้เตรียมถูกอะค่ะ บางทีเนี่ยลูกอาจจะไม่อยากออกไปไหนเลย ก็อาจจะเล่นอยู่แต่ในโรงแรมก็ได้นะคะ สำหรับงบประมาณที่คุณมีเนี่ย จริง ๆ อะค่ะ ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย ยังมีอีกหลายตัวเลือกเลยนะคะ ที่ไปได้สบายอะค่ะ ถ้าเกิดว่าจะโฟกัสที่ความเรียบง่ายเนี่ย เราก็ไม่ต้องตั้งความคาดหวังแบบสูงเกินไปนะคะ การวางแผนวันหยุดเนี่ย จริง ๆ มันก็ไม่ใช่การหนีปัญหา หรือหนีชีวิตอะไรค่ะ แต่แค่เป็นการจัดพื้นที่เล็ก ๆ แล้วก็ให้ตัวเอง แล้วก็ครอบครัวอะค่ะได้หายใจ แบบนี้นะคะแนะนำให้แบบว่าลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูค่ะ ยังไงเป็นกำลังใจให้ได้เที่ยว แล้วก็มีความสุขกับในวันหยุดนี้นะคะ
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อือ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูเนาะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ แต่ละที่ที่คุณพูดมาอะค่ะ เราไม่เคยไปเลยแหละ ถ้าเผื่อสมมติแบบว่าเผอิญได้มีโอกาสน่ะเนาะ ได้ไปกับครอบครัว ได้ไปกับลูก กับสามี หรืออะไรแบบเนี้ย มันก็น่าจะแบบว่าเป็นทริปที่แบบว่า เรามี ความทรงจำที่เหมือนแบบว่าเราประทับใจอะ แล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ๆ ของลูกด้วย เขาก็อาจจะรู้สึกว่า เออ เขาตื่นเต้นที่แบบว่าได้ขึ้นเครื่องบินไปแบบว่าต่างประเทศ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อย่างแบบมาเลย์หรือว่าลาว หรือว่าแบบว่าเวียดนาม อะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้อากาศแบบว่าก็น่าจะแบบว่าเย็น ๆ เนาะ อาจจะรู้สึกว่ามันเย็นสบาย อะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาก็อาจจะแบบว่าชอบด้วย แล้วก็เอาจริง ๆ ก็คือเหมือนก็เคยดูเหมือนกันน่ะค่ะว่า วังเวียง อะ มันก็จะแบบว่ามีพวกเหมือนน้ำตกหรือว่าน้ำ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งลูกเราอะค่ะชอบเล่นน้ำอยู่แล้วอะ น่าจะตอบโจทย์มาก ๆ ต่อให้แบบว่าโรงแรมเนาะมันอาจจะแบบว่าเป็น ดูแบบเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่ง หรืออะไรแบบเนี้ย แต่ถ้าบทสถานที่อะค่ะมันเหมาะกับเขา เราก็รู้สึกว่า เออ มันน่าจะทำให้เขาอะประทับใจด้วย ปิด อิ ปิดเทอมเนาะ คือมันไม่ใช่ปิดเทอมสิ มันหยุดยาวเงี้ย มันเหมือนประมาณว่า เออ ได้มีกิจกรรมทำกับครอบครัว ก็รู้สึกว่า เออ แฮปปีมาก ๆ เลย แบบเนี้ยต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำมาก ๆ เลยนะคะ เดี๋ยวจะลองเอาไปจองทริปดูเนาะ เผื่อว่าเวลามันยัง ยังทันอยู่อะค่ะ
ค่ะ ยินดีเลยนะคะ ยังไงขอให้คุณมีวันหยุดที่แสนมีความสุขนะคะ สวัสดีค่ะ